Como você se convence a sair da zona de conforto?
Ah, eu acho que a zona de conforto, às vezes, não tem tanto conforto. <laughs> Então eu acho que isso já já é um bom convencimento. Por exemplo, às vezes eu acho que a gente está, eh, acomodado mais, eu acho ruim esse zona de conforto, porque acho que a gente suporta, eh, ficar numa situação ruim por muito tempo, acho que o ser humano se acostuma, sabe, com situações ruins. Então, por exemplo o im
Hum. <laughs> É por quê? Sim. Sim. Uhum. Sim. Mas aí você não crê que essa situação ruim é uma zona de conforto porque é o que você conhece?
Isso. É. O conhecido pra gente f a gente identifica como conforto mas, às vezes, o conhecido é um emprego ruim, sabe, um lugar onde você, eh, recebe um salário ruim, onde o ambiente, assim, não te proporciona nada de novo, não tem possibilidade de crescimento, você não está aprendendo nada e a e e ainda mais, assim, se for um trabalho que você está fazendo que nem é tão valorizado no mercado.
Sim. Sim. É verdade. Sim. Certo. É verdade. Ou até relacionamentos, né, às vezes as pessoas também ficam num relacionamento ruim, tóxico, né, mas porque não vem outra possibilidade, né, além daquilo.
Né. Sim. Nossa. Nossa, relacionamento, então, abre o portal da zona de conforto, né. Porque um tem muita gente que prefere ficar com qualquer um, e, atenção para o qualquer um, que é mesmo qualquer um, do que sozinho. E é muito esquisito isso, eu não consegui entender muito bem não, que eu acho que é incômodo isso, ficar eu co se aquela clássico que você vai no restaurante tem aqueles casais que não se não se falam?
Exato. Exato, sim. Uhum. Sim. Exato, sim. Uhum. Sim. Sim, só ficam cada um quieto, assim, até, às vezes, mexendo no celular né?
Uhum. Os 2 mexendo no celular a refeição inteira, nem olha na cara do outro, eh, aí aí vai falar com uma dessas pessoas ela fala: "Ai, eu não gosto de comer sozinha", ué, você está comendo sozinha, você não está nem olhando na cara do seu mari <laughs>
Uhum. Sim. Sim. Exato. Aham. E você já teve essa experiência, assim, com trabalho, né, porque foi essa primeira situação que você trouxe como exemplo.
Ah, já. Tive vários, assim, que eu acabei saindo porque por causa disso, assim, não estava me levando a lugar nenhum. E quando você entra, né, eles sempre falam: "Ah, terá um plano de carreira e tal". No meu caso sempre quiseram que eu ficasse no onde eu estava porque eu ta aí tem aquela grande, eh, uma grande ironia, "ah, eu quero que você fique porque você está fazendo bem o trabalho"
Já? Uhum. Sim. Sim. Aham. Mas aí eles oferecem alguma coisa?
hã, e aí eu não sou promovida? É, exato. Não. <laughs> Você vai ficar eu quero que você fique aqui fazendo a mesma coisa. Às vezes até pensa: "Ah, eu aumento um pouco seu a o seu salário.". Não, aumentar um pouco o meu salário e não vai adiantar nada, sendo que eu não estou aprendendo nada e é um é um fim de carreira, assim, literalmente, alguns que eu estava era não tinha o que o que aprender, o que fazer. Então eu
Sim. Sim. Sim. Você, realmente, não via perspectiva por estar ali, né?
Exatamente, sem a menor perspectiva, era só aquilo mesmo pra sempre. Tem uma segurança
Sim. Ah, então você é uma pessoa que consegue sair então da zona de conforto? Ou não? Se você vê esses trabalhos como uma zona de conforto, mas você consegue quebrar?
Ah, s Sim, sim. Eu consi eu sou muito boa em sair. <laughs> Aí começa um outro problema, né, a pessoa que abandona todos os traba Mas, assim, eu acho que eu tive um pouco de azar também, eu e e eu acho que sair da zona de conforto, é também pensar que você não precisa ter um ser empregado, você pode trabalhar sozinho também, que aí eu acho que é uma coisa que é necessário ter bastante ser uma pessoa autônoma, né, literalmente ter bastante coragem pra saber que lidar com o seu nervosismo, quando você é freelancer tem um mês que você ganha muito bem
Uhum. Aham. Sim. Pois. Uhum. Sim. Sim. Sim.
e o outro você não ganha nada, né, não é nem que você ganha mal, tem mês que você ganha 0, e aí você tem
Sim. Tem que estar meio que trabalhando, às vezes, muito mais, né, pra você estar conseguindo compensar o que você não ganha num num mês né.
Uhum. É, então, aí você tem que ter uma cabeça muito boa, porque você está totalmente fora de qualquer zona de conforto. Só que, pelo menos, você é dono do seu tempo, né, no período que você não está fazendo nada de dinheiro, você pode estar descansando, que também é um investimento, né. Né.
Uhum. Sim. Sim, investimento num bem estar, né.
Uhum. Sim, sim, com certeza. E
E depois dessas experiências, assim, trabalhando em empresas, etecetera, você chegou a trabalhar de freelancer?
Cheguei, cheguei, é é o que eu faço agora, praticamente, assim, trabalho meio que por conta, então tem realmente meses em que tem uma boa entrada de dinheiro, variação, né, tem cliente que não paga também, né, que é um assim, atrasa, né, e aí, assim, você quer falar: "Ah, nunca mais vou trabalhar com esse cliente", mas aí você não pode, né, porque <chuckles> não pode exatamente escolher cliente, né, é bom sempre manter uma boa relação, mas eh eh, tem essas peculiaridades, ou a o cliente que paga depois de 90 dias, depois de 30 dias, sabe. É difícil você organizar suas finanças um pouco, quando você trabalha por conta própria, então ter que negociar tudo isso com cada um dos clientes, é difícil
Uhum. Sim. Ah, sim. Sim, é. Uhum. Sim. E essa ideia, assim, de sair sair da zona de conforto é uma coisa que meio que parte, um pouco, da sua personalidade ou você tem um uma referência, ou alguém que você viu que também se comporta desse jeito, você pensou: "Nossa, esse jeito de agir, né, é interessante pra mim"?
então, não nada Uhum. Ah, eu acho que pra mim foram circunstâncias da vida, assim, que eu gostaria de ficar num lugar com uma pro uma carreira só a vida inteira, mas eu acho que isso não aconteceu, eu não suportei. Já uma tia minha que trabalhou 35 anos na mesma empresa, diz que é da minha personalidade, porque pelo que eu contei, ela falou: "Nossa, mas eu passei por tudo isso que você passou na empresa onde eu fiquei e e eu fiquei", <laughs> "eu não saí, e eu permaneci".
Uhum. Sim. Sim. Sim. Mas e às vezes é de outra época também, né. Uma eu acho que no passado, assim, as pessoas tinham essa ideia de que você é empregado numa empresa, você fica até não poder mais, né.
É. É verdade. Uhum. É se aposentar né, se aposentar.
Sim, sim. Você faz a carreira dentro da empresa, né.
Foi o que ela fez. Ela teve em situações bem difíceis também na no trabalho, assim, de problemas com outros funcionários, enfim, que ela era coordenadora pedagógica de uma escola, e os professores odiavam ela, né, porque ela queria melhorar <chuckles>
Uhum, sim. Uhum. Sim.
Melhorar a escola, significava interferir no trabalho deles. Daí ela passou anos, assim, mal com isso, mas ela persistiu, não saiu e no fim se aposentou lá. E, bom, ganhou bastante dinheiro, devo dizer, <chuckles> a escola meio que prosperou muito, ela deu essa sorte, <chuckles> que ela amarrou o burro dela É, é particular. Ela amarrou o burro dela num num lugar que prosperou, ainda bem.
Sim. Uhum. Se apos Sim, sim. Era uma escola particular, então? Ah, sim. Sim. Ai que bom, né.
É.
Isso aqui aí, no seu caso, você via que o lugar onde você estava trabalhando não ia prosperar nada. <laughs>
Ai Exatamente. Eu pensei: "Gente, se eu amarrar amarrar aqui meu burro." <laughs>
Já era, né.
Se eu me amarrar nesse lugar a gente afunda todo mundo junto. É, uma das empresas sabe quando a empresa não tem dinheiro em caixa e começa a atrasar o pagamento? Aí, assim, é a gota d'água, você trabalhou, você não receber? Eh, não é nem é é uma quebra de contrato praticamente, assim, era e aí depois eles pagavam com atraso, aí depois começou a dar uns cheques pra gente depositar, sabe, ai meu Deus. E começa a ser uma coisa meio constrangedora, né, eu pensei e e você sabe que, eh, eu comentei com as meninas que trabalhavam comigo nessa empresa e, eu saí, e elas continuam lá até hoje. Isso foi antes da pandemia.
Sim. Uhum. Sim. Sim. Nossa, mas elas já chegaram a falar com você sobre essa situação, assim, já te chegaram a te pedir dica? Ou
É. N nossa, eu não acredito. Tem uma delas que entrou como menor aprendiz, quando eu conheci, ela tinha 28, ela tinha entrado com 18, ela já tinha 10 anos naquela empresa
Aham. Meu Deus.
e agora, pô, 2019, já passou tudo isso e ela continua lá, que que você vê como é perfil, né. Está lá até agora, e ela é mais jovem do que eu, eu tenho 47, ela ela tinha 28 na época, eu já tinha trinta e se sei lá quantos anos eu tinha, <chuckles> 2019 não sei fazer conta, sou de humanas. <laughs> Eu já tinha 40.
Uhum. Está lá até agora, sim. Aham. Sim. <laughs> <laughs> E e ela não chegou Si e ela não chegou a falar com você sobre isso, né, de que ela também estava pensando em sair?
Falou. Falou que a que ela queria sair quando eu falei que eu ia mudar de país e tal, ela falou: "Ah, eu também quero, eu quero mudar, eu quero ir pra Austrália, eu quero ir pra não sei aonde", aí eu falei: "Ué, então pede demissão ou a ou pede pra eles te demitirem, pega o seu fundo de garantia, você tem uma boa grana, vai, estuda fora, faz sua vida fora", daí, não, ela ficou só ela só falou mesmo, mas na hora de sair eu acho que tem gente que n não tem muito mesmo o perfil.
Sim. Uhum. Sim. Aham. É que, às vezes, é esse medo pelo desconhecido, né, a pessoa já está tanto nessa rotina, ganhando aquele dinheiro, e às vezes sair disso é um é uma coisa muito grande, né, muito forte que, às vezes, a pessoa não sabe como lidar muito com aquilo, né.
É. Uhum. É. É, eu eu acho sim também que eu pra pra as pessoas, eu não sei, pra mim, sair dessa zona de conforto foi fácil, porque eu achei que a situação estava muito ruim, assim, sabe. Que isso. Quando você che você pensa: "Gente, é o fundo do poço, eu tenho que quicar e subir, eu não vou cavar um buraco pra baixo". Então eu resolvi subir e elas resolveram cavar buraco, estão lá no que eu pensei que a empresa realmente ia falir, a empresa não faliu, mas ela quase faliu, ela diminuiu bastante, assim, o eh, número de funcionários, chegou a mandar a gente embora. <clears throat> Uhum. Principalmente na pandemia.
Sim, estava insustentável, né. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim, teve que demitir né? Sim, exato. E já aconteceu que numa dessas mudanças, assim, onde você sai da sua zona de conforto, alguma coisa ter dado errado, assim, e você pensar, às vezes, tipo: "Poxa, eu não devia ter feito isso", já aconteceu alguma vez?
É. É, eu, por exemplo, depende. Eu ter vindo pra Itália, acho que muita gente pode ter pensado que deu errado, assim, porque <laughs> Ah, porque eu, hã, tive que dormir em quarto né, e eu só não tive meu próprio apartamento até, eh, o meio desse ano, aí no começo desse abril desse ano que eu comecei a ter um apartamento só pra mim. Então, assim, não consegui. Era muito caro e eu nem queria mesmo ter uma responsabilidade de ter um apartamento, pagar as contas, enfim. E não consegui, também, um emprego muito estável, né, teoricamente, eu acho que pra quem olha de fora, pode pensar: "Ah, ó lá, deu tudo errado", mas, pra mim, eu acho que deu tudo certo. Eu acho que a minha vida hoje é muito melhor da que eu tinha antes, assim, em São Paulo, sabe. É. E mesmo
Uhum, mas por quê? Ah, sim. Sim. Uhum. Sim. Sim. Sim. Aham. E isso aqui é um processo também, né, vai começando dos pouquinhos, ainda mais você que estava vindo de um país, eh, de um país pro outro, né, e você já conhecia a Itália antes? Você tinha alguma ideia de como era, ou foi a primeira vez, assim?
É. N é, então. Por isso que eu acho que é bem muito bem-sucedido porque eu não conhecia ninguém, não falava italiana, não tinha nenhum emprego, nenhum contato aqui, na Europa, na verdade. Então, eu não tinha nada, nunca tinha vindo, também, pra Itália. Então, eh, eu acho que eu consegui me virar muito bem considerando <chuckles> a situação, né, porque a situação era 0. Nã não conheço ninguém. E aí, eu acho que, eh, o momento que você sai da sua zona de conforto, eu tenho uma impressão que eu tô com essa teoria agora, né, tipo, mulheres com mais de 40 todas começam a virar bruxa, né. É. <laughs>
Uhum. Sim. Sim. Sim. Hã. Fala. <laughs> Mas por quê?
Misticismos. Parece que você dá um passo, e o mundo, as coisas, se organizam, sabe, porque como é que eu consegui alugar apartamento sem conhecer ninguém, sabe, foi foi umas coisas muito esquisitas que foram acontecendo. Eu conheci uma pessoa, que falou com outra pessoa, que simplesmente foi com a minha cara e alugou pra mim sem contrato, sabe, um imóvel? E daí essas coisas É! Uma coisa meio eu acho que é um toma lá dá cá da vida, eu acho que quanto mais você se acovarda, em qualquer situação da sua vida, pior fica. E vai piorando pra você criar coragem de sair, e tem gente que nunca sai, então vai ficando muito pior. E eu acho que se você faz o movimento pra sair é difícil, mas você recebe alguma coisa em troca imediatamente, um estímulo, pra seguir pra frente, sabe, não muito grande, que eu também poderia até o destino podia ter me feito ganhar na Mega-Sena, é, não me deu, né, <laughs> me deu um apartamento só <laughs> que eu tive que pagar.
Uhum. Sim. Sim. Sim. Umas coisas meio destino quase, você acha. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. Sim. Exato. <laughs> Sim. Mas será que a sua zona de conforto não é tá sempre em movimento? Será que você não sente isso um pouco, assim? Tipo, não é você tá parada num emprego, etc. e às vezes essa não é a sua zona de conforto, aí, sua zona de conforto é sempre tá buscando algo novo, será que não é isso também?
Ah, deve. Uhum. Uhum. Pode ser. A zona de conforto do inquieto, né, do cigano, sempre com a mochila nas costas, sempre pronta <chuckles> pra sair. <laughs> Pode ser, essa é uma boa teoria. É. Pode ser. Então será que pra eu sair da minha zona de conforto, eu tenho que ficar em algum lugar? Nossa, eu estou me sentindo na terapia agora.
Sim. <laughs> Sim, sim. O que é uma coisa boa também né. Ah, acho que é muito bom. É <laughs> É, mas acho que, também, é fazer o que nos faz bem, né, que te faz bem no caso, né, e, é isso, assim, você tá aí, tá feliz, tá ótimo, tá tudo certo.
<chuckles> É, é verdade. É. Mas eu acho que esse é um ótimo ponto. Uhum. Sim, é. Eu acho que
Não se prende a nenhum nenhuma empresa não. <laughs>
É. Não tá <chuckles> não tem nenhuma empresa, mas, sim, acho que talvez o ou realmente eu vou sair da minha zona de conforto <chuckles> quando eu fincar a bandeira em algum lugar e ficar, "Vou ficar aqui". <laughs>
Uhum. Sim. Mas, olha, muito obrigado por contar a sua história e compartilhar as suas experiências, assim, muito boa a nossa conversa, eu gostei bastante.
Eu que agradeço, gostei bastante do papo. Valeu como terapia, vou refletir agora. Muito obrigada, <laughs> até a próxima. <laughs>
<laughs>